Exatamente. Não, na questão do trabalho eu até nem tenho, assim, tanto problema de estar cansada no trabalho, o ou sabe, ou claro, não, é, essa parte aí realmente não afeta, é é mais até porque, como eu falei, eu trabalho, né, eu já pego às 9, então já deu tempo, ali, de despertar, de tomar um café, né, não isso, é, eu acordo, então assim
Exato. Mas é bom estar atenta né, no caso. Sim. Ah, ótimo. Tem um período. Ai, que bom, é realmente. Dá até para não dá um cochilinho de meia hora, assim? Entre
Dá, com certeza. Então eu até, às vezes, acordo e volto a dormir, mas eu estou pensando, assim, mas na linha dos finais de semana, até o sábado, por exemplo, que eu não trabalho, eu posso ir dormir meia noite e acordar às nove 9 e meia, eu continuo acordando com aquela sensação de que eu estou cansada ainda, sabe, não acordo disposta, eu não estou eu não acordo com energia, por exemplo, "ah, vamos começar o dia, sacode a poeira", eu acordo tipo, "Ai".
Aham. Hã. Claro. Ah, mas é que fim de semana bom eu não sei se é o teu caso, mas fim de semana é a é aquela coisa, né, então chegou sexta-feira, você já se programa para o teu dia de folga, né, aí você já acorda assim, eh, tem gente que acorda revigorada, "ah, hoje eu não vou precisar fazer nada, né", e tem gente que, eh, se programa mentalmente, "ho hoje é o dia da preguiça". <laughs> Sábado é o dia aham.
Uhum. Sim. Aham. Exato, eh, no meu caso, infelizmente, não é nenhum nem outro, né, porque no final de semana, é onde eu mais tenho umas coisas de casa pra fazer.
Ah, mas você tinha que tirar um dia um dia livre. Eu não digo o dia inteiro eu não digo o dia inteiro, né. Então é domingo?
O domingo. Aham. Isso, o meu dia off, assim, off de trabalho, off de de fazer as coisas em casa, de limpeza, de supermercado, é domingo. Domingo eu realmen
Não, mas então não é um dia off, porque você tem responsabilidades também.